Pois é, e aí ela não me contava essas coisas, porque ela sabe que eu tenho esse temperamento fofo que é dizer pra ela: "Você não precisa dele pra nada, pra que que você precisa desse homem, se ele te trata mal, se ele não tá agregando em nada, ah, vo você não é obrigada a continuar".
Uhum. É, mas é difícil, hã, falar isso pra pra é, mas a vida de mã mãe solteira não não é fácil também, eh, e e o cara, pelo que você me falou, assim, se ela se separasse dele e não desse uma assistência, enfim, era era muito provável que ele se voltasse pro Brasil e deixasse ela lá com a criança, imagina. É, assim
Pois é. Uhum. Teria sido a melhor coisa que podia ter acontecido na vida dela infelizmente. Porque o que que acontece, essa perda, que eu tô dizendo que ela viveu, foi a quebra do sonho de ter se apaixonado por um homem que muito provavelmente é um narcisista. Então ele fingiu ser uma coisa que ele não era, até ele conseguir a estabilidade de casar com ela, de ter um green card, de ter uma uma vida aqui aonde ele poderia andar com as próprias pernas
Nossa. Tá, então continua, então. Uhum.
e, a partir do momento aonde ele se sentiu mais seguro com isso, ele começou a trair ela, ele começou a não tá presente, ele começou a a comparar ela com outras mulheres, que ela estava demorando demais pra perder peso, então, assim, ele foi uma pessoa horrível na vida dela.
Nossa, coitada. Uhum.
Só que é difícil se separar de uma pessoa que você ama e que não existe, né?
Uhum, exato, velho, ela idealizou e e demorou pra ela perceber, eh, que: "Ah, ele não é o que eu idealizei", enfim, obviamente, cá entre nós, ela uba ela deveria ter esperado mais tempo até dar esse passo, mas enf aconteceu, né. Você recebeu uma pessoa na tua casa, enfim, que vai depender de você, eh eh que nossa três meses <chuckles> e que vai depender de você, e ele foi dependendo dela, in por mais que ele tivesse economias, ah, assim, a vida dele lá burocrática era toda em torno dela.
Uhum. Uhum. Exato, exato, ela foi ingênua Uhum, que você conhece há 3 meses. Hum. Uhum. Exato.